อา ได้เลยค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วเนาะ ที่เราทนอยู่อะค่ะก็คือการที่เราอะมีสวัสดิการที่ดี อย่างเช่น ค่ารักษา พยาบาล ค่าเทอมบุตร ค่าแบบว่า เกี่ยวกับแบบว่าพวกแบบกองทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบหลาย ๆ อย่างเนาะ แล้วก็เกี่ยวกับแบบว่าเงินต่าง ๆ ที่แบบว่ามีเข้ามาเนาะ เนาะ นอกเหนือจากแบบว่าราย รายได้อะค่ะ ที่เป็นรายรับ แล้วก็งานก็ยังสบายอยู่ ก็คือเข้างาน 8 โมงครึ่ง เลิก 4 โมงครึ่ง แล้วก็วันหยุดค่อนข้างเยอะค่ะ ต้องบอกตามตรงเลยว่า วันหยุดพิเศษของข้าราชการมี เยอะ มาก อืม ซึ่งแบบว่ามันทำให้เราอะจัดสรรชีวิตลงตัว ยิ่งถ้าเผื่อเป็นคนโสดนี่คือมีเวลาที่จะทำอะไรแบบว่าเยอะแยะมากมาย เลย อืม แต่พอเราได้แต่งงานน่ะค่ะแล้วก็มีลูกเนาะ ทุกอย่างอะค่ะ บางทีเรามาทบทวนสิทธิ์อะ มันรู้สึกว่า มันไม่ได้ ใช้ อะ อืม
อือฮึ อ๋อ ค่ะ อือ อืม คะ ค่ะ อ๋อ อืม อย่างเช่นสิทธิ์อะไรบ้างคะ? ที่เรารู้สึกว่า เอ๊ ถึงมีไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี อย่างเงี้ยค่ะ
อา อย่างสิทธิ์รักษาพยาบาลน่ะค่ะ อันเนี้ย ต้องบอกตามตรงเลย พอเราแบบว่ามีลูก เราก็เริ่มจะใช้เนาะ พอเราเริ่มจะใช้ปุ๊บอะค่ะ เรารู้สึกว่า มันไม่ตอบโจทย์ เราเจอแท้งคุกคามเนาะ เราก็กะว่าเราจะไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาล ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วอะ มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบเนี้ย มันควรที่จะแบบว่ารีบรักษาเรา หรือว่าให้มันถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดก็ยังดีอะ แต่อันเนี้ยค่ะเราไปนั่งรอเป็นวัน ๆ เราก็ไม่ได้รักษาสักที แต่ถ้าเผื่อเราไป เอ่อ โรงพยาบาลเอกชนน่ะค่ะ หมอคือจับเข้าเลยนะ แล้วก็ขึ้นขาหยั่งเลย แล้วก็ดูเนาะ หมอก็แบบว่า ตอนแรกก็คือบอกว่า "เออ เนี่ย คุณแม่มีภาวะแท้งคุกคามเนาะ ให้สอดยา" ให้นู่นให้นี่ แล้วก็เด็กอะค่ะ ถ้าเผื่อเขา ย จะอยู่ก็คืออยู่ แต่ถ้าเผื่อพ้นแบบ 12 วีก ไปแล้วอะ ก็อาจจะไม่อยู่นะ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราเผื่อ สมมติแบบว่าอยู่ก็คืออยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ซึ่งแบบว่า มันเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากอะ แล้วเราก็ รู้สึกว่า เออ ถ้าอย่างงั้นเราฝากครรภ์ที่นี่ไปเลยดีกว่า เราแบบว่าไม่โอเคกับแบบว่าหน่วยงานรัฐแล้ว แบบมันช้าเกินไป มันทุกอย่างแบบว่า เรารู้สึกว่า "เฮ้ย ถ้าเผื่อแบบว่าเลือดเราออกมากกว่าเนี้ย มันจะเป็นยังไงอะ?" อืม
ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ อือฮึ ค่ะ ก็คือ เขามีสวัสดิการให้ก็จริงแหละ แต่ว่าสถานพยาบาลที่เราสามารถไปได้ตามสวัสดิการน่ะ มันคือโรงพยาบาลของรัฐ ถูกไหมคะ? ทีนี้ ใน โรงพยาบาลของรัฐเนี่ย การจัดการต่าง ๆ ของเขาเนี่ย แน่นอนแหละมันช้ากว่าเอกชนเนาะ ด้วยจำนวนผู้ป่วย ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยธรรมดา ผู้ป่วยที่เป็น อยู่ ผู้ป่วยใน ยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินอีก คือทุกอย่างมันมะรุมมะตุ้มไปหมด มันเลยทำให้เราเนี่ยได้รับการบริการที่ล่าช้า แล้วก็เรารู้สึกว่า เอ่อ เราเนี่ยเป็นห่วงลูกในท้องเรา อยากได้การรักษาที่มันรวดเร็วกว่านี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยง มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า สวัสดิการนี้มันก็ไม่ได้น่าเสียดายเท่าไร อย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่